Genau, richtig, ganz genau. Und ich finde auch, man muss ja nicht wirklich auch mit jedem Menschen im Leben also so eng werden, ne? Das ist ja auch in Ordnung, wenn man einfach mit einigen auf der Oberfläche bleiben kann oder es gibt weil du gerade sagtest zum Beispiel so, bestimmte Meinungen machen ja auch irgendwo 'n Stück weit 'n Charakter vom Menschen aus. Ähm, und da das ist in Ordnung. Ich muss ja mit diesem Menschen dann wenn er vielleicht meinen Ansichten nicht entspricht, muss ich halt nicht täglich Kaffee gehen oder ich muss gar nicht mit dem Kaffee trinken gehen, ne? Mhm, einfach dieses Leben lassen.
Ja. Ja. Genau, genau. Aber er ist doch trotzdem Mensch und, äh, er be also solange er sich jetzt nicht absolut li äh, äh, äh, absolut widerwärtig verhält, ähm, habe ich ihm doch auch 'n gewissen Respekt entgegenzubringen. Ich höre zum Beispiel also, ich gucke mir auch grundsätzlich gerne Sachen an
Ja, genau. Ja, genau. Mhm.
ähm, die jetzt nicht meine politische Meinung sind. Da f da lerne ich wesentlich mehr davon, als wenn ich jetzt die anhöre, die sowieso mir zustimmen oder ich bin das da lerne ich ja nix mehr. Das ist ja nur noch 'ne Wiederholung von meinem Programm. Da höre ich mir dann gerne mal die Gegenseite an. Was haben die denn für Argumente? Und dann sehe ich oft: „Ah, das hat mit Angst zu tun“ oder „Das hat mit dem zu tun“, also kann ich sie dann auch schon wieder besser verstehen. Ich muss nicht übereinstimmen. Aber irgendwo finde ich das manchmal weitaus interessanter, als so diese den eigenen Gedanken endlos wiederholt zu zu hören.
Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das hast du gut auf'n Punkt gebracht. Mhm.
Man lernt was.